<tsk> Ya, ben şimdi eskiden şöyle düşünürdüm: "Eşya, ya, nihayetinde, çok önemli mi?" falan. Sonradan ama, yani, eşya dediğin şey de biraz senin hayatı yaşam daha, emm, uygun, daha kolay yaşamandaki bir fonksiyonu var aslında. Eee, bazen ortadan, eee, kalkınca değerini anlıyoruz ama o eşyalar varken de sanki değerini hatırlamamız gerekiyor gibi. Eee, mesela, eee, yani, bir eşya dediğin şey, bir koltuk bile, değil mi, onun bir rahatlığı falan şeydir yani, eee, önemlidir. Eee, bazen de, ııı, kıyafet de olabilir. Kimisi için belki, hani, eee, üşümemeni sağlayan, vücudunu örtmeni sağlayan bir şey. Kimisi için de belki kendi tarzını, ııı, falan gösterdiği bir şey. Ya, ben, böyle, bir şey bozulunca, eee, bir ortadan kalkınca biraz çok irite oluyorum galiba ve hemen yerine yenisini koyasım geliyor. Eee, mesela kahve makinem bozuldu. Iıı, yani, şimdi şey diyorum: "Acaba bunu yeniden yeni bir, daha iyi bir kahve makinesi almak için bir fırsat olarak mı, eee, görmeliyim?" diye düşünüyorum ya da, emm, ne bileyim, mesela arabamı kullanıyorum, eee, 3 senedir. Eee, bunları acaba şey, eee, "Yenilesem mi?" falan ya da bir sorunu da yok falan. Böyle Ya, sen ne düşünüyorsun bu eşyalar eşyaların bizim için önemi, fonksiyonelliği hakkında?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Öyle. Hımm. Hı hı. Hı hı. Yani, şöyle aslında. Eee, güzel de i ifade ettin. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum şimdi. Bazı eşyalarla insanlar arasında duygusal bağlar kurulabiliyor. Şimdi duygusal bağ kurduğun eşyalar mı bunlar yoksa ihtiyaçtan dolayı mı, eee, kullandığın ve sadece böyle baktığın bir fonksiyonları mı var, Görevleri var senin hayatında? Şimdi "Kahve makinesi" dedin. Eğer, eee, çok kahve içen biriysen, işte, emm, kahve ikram etmeyi de çok seven biriysen diyeceksin ki: "Ya ben bunu her gün kullanıyorum ve çok da seviyorum. Dolayısıyla bozuldu ve tamir edilemiyorsa, eee, evde kahve yapamayışım beni rahatsız edebilir." diye düşünebilirsin. Dolayısıyla bir ihtiyaç ortaya çıkar ve ihtiyaçtan dolayı da yenisini alabilirsin ama bir süs eşyası ise ya da işte, bir, eee, kıyafetten bahsettin, işte, diyelim çok fazla, eee, kazağın var, işte, ne bileyim tişörtün var. E, şimdi buna bir yenisini almak çok başka ya da olan bir tişörtü böyle delik deşik olmuştur, "artık at beni diyordur." ama sen kıyamıyorsundur. Buradaki durum ise bambaşka. Yani, burada biraz bu ayrımı yapabiliyor musun, eee, düşüncelerinde yani ihtiyaçtan dolayı mı? Duygusal bağ kurdum, ondan dolayı mı ben, eee, böyle, irite oluyorum, pek hoşlanmıyorum, eee, ihtiyaç olduğunda?
Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Doğru. Evet. <giggles> Hıı. Evet, beni farklı bir yere yönlendirdin bu, ııı, sorunla. Eee, ben de aslında çok düşünmüyorum galiba. Biraz da o yüzden de bu konuyu seninle konuşmak istedim. Çünkü, eee, bu mevcut eşyaların değerini fark etme konusunda biraz zorluk yaşıyorum. Hani, mesela böyle bir ayrım hiç düşünmemiştim ben. Bir ihtiyaçtan dolayı mı kullanıyorum yoksa, eee, kişisel bir bağ mı var diye? Emm, yani, mesela şöyle de düşünebilirim. Aslında bir ihtiyacımı giderdiği için müteşekkir de olabilirim, bir eşyaya, eee, ama mesela şey diyorsun herhâlde. "A, bu çok sevdiğim bir, eee, ceket. Ya bu benim tarzımı temsil ediyor" ya da, eee, işte, "Bu benden birçok sevdiğim bir arkadaşımdan hediye" falan. Eee, böyle bir şeyden kastediyorsun galiba. Eee, evet, bu eşyaları galiba değiştirme ihtiyacım çok olmaz. Eee, mesela çok yıllardır giydiğim kıyafetlerim var. Biraz eski ya da bilmiyorum bir bağ kurmuşum mesela. Onu çok, eee, atmak istemiyorum. Eee, böyle bir gömleğim var mesela. Böyle bir ceketim var. Eee, galiba evet. Eee, kahve makinesine gelince, ya hani şey, aslında bence yapılabilir ya. Arızası, hani, eee, garantisi yok. Hani, 3 senedir kullanıyorum ama, eee, bence bir ş göstermekte de fayda var ama, böyle, bir, emm, eskimese bile yani tahmin edilebilir olsa bile bana yetersiz mi geliyor? Aslında yetersiz değil doğru kelime. Eee, daha iyi birini ben alabilir Aslında yetiyor ama daha iyi 1 tanesini almak için, hani, bir eşyaya sahip olarak kendimi tatmin etme yolunun kapısını mı açmak istiyorum ben acaba? Eee, böyle düşünmeye başladım.
Hıı. Hı hı. Tabii. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hıı. Tam olarak tam olarak öyle. Çünkü, eee, kendine belki şunu söyleyebilirsin. Tabii ki, daha iyisini alabilirim. Tabii ki, zorlarsam belki en iyisini de alabilirim. Çünkü, eee, rakamsal olarak ederleri de artıyor, eee, iyilik durumunun, eee, özellikle elektronik eşyalarda. E, şimdi dolayısıyla burada, bütçen çok önemli. Bir de neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Yani, eee, tatmin olmanın, kendini iyi hissetmenin, başka yolları da olabilir senin için, yani, yapılabilecek, tamir edilecek bir eşyayı yenisiyle değiştirmek yerine daha çok bütçe ayırmak, belki o ayki bütçeni sarsma sarsmayı bile göze almak yerine, eee, "O ya ben bunu bir göstereyim, tamir ettireyim, bir bakayım oluru var mı bunun yoksa, hani, gerçekten artık yapılamıyor, ben yenisini mi almalıyım?" seçeneğinden sonra belki satın alma kararı vermek seni daha iyi hissettirebilir. Neden? O zaman gerçek bir ihtiyaç, eee, doğar. Eee, eee, bu psikolojik doyumdan ziyade ihtiyacın getirisiyle ortaya çıkan bir durum olmuş olur. Kazak kısmında da ya da bir ceket kısmında da orada da vedalaşmayı bilmek gerekiyor.
He he. Değil mi? Hıı. Değil mi? Hı hı. Evet. <chuckles> Öyle mi? <chuckles>
Evet. Sende durum nasıl? Çok böyle biriktirir misin? Saklar mısın?
Eee, yok yani, böyle, eee, bazı saklama huylarım var. Neler var: Mesela 15 yıldır, eee, biriktirdiğim küçük kâğıt parçacıkları var. Orada, Çince öğrenmeye başladığım zamanda mesela bir tarafına Çincesini, diğer tarafına İngilizcesini, Türkçesini yazıyordum. O zamandan, böyle böyle başladım. Kaç ülkeye gittim, ülke yaşadım falan farklı ülkelerde yaşadım. Ondan sonra hep onu yanımda taşıdım mesela. O benim için çok değerli bir birikim ama eşya olarak, böyle, galiba çok sevdiğim bir eşya olursa, eee, bir atmaya, eee, kıyamama oluyor ama dediğin gibi, herhâlde vedalaşmayı da, eee, bilmek gerekiyor çünkü biraz eski püskü oluyor ama, eee, niyeyse o bal o bağ bir bağ da oluşuyor aramda. Emm, yani, gidip böyle, şey mi yapmak lazım acaba? Iıı, yeni o on mesela yeni bir şey alırken, kıyafet, eskisi, attığım neyse aynısından mı almak lazım? Gömlek attıysam gömlek, pantolon attıysam. Bazen çünkü bakıyorum güzel bir pantolon görüyorum. Pantolona ihtiyacım olmamasına rağmen onu almak istiyorum. Ne yapmalım lazım öyle durumlarda?
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani şöyle, eee, belki, eee, o gün, yani, o alışverişte o pantolonu ya da, işte, e, gömleği gördüğünde ya, buna gerçekten ihtiyacım var mı? Şimdi bazen olmasa da alma hakkı olabilir insanın, neden olmasın? Her şeyin bir kuralı olmak durumunda değil, ama orada da belki şunu sorabilirsin kendine. Yani, atıyorum 10 tane pantolonun varsa 11'incisini almamak daha çok işine yarayabilir. Çünkü o zaman da bir, eee, etrafta bir istif olmuş olacak. Çünkü, eee, mesela şunu diyebilirsin: Ya, ben her gün farklı farklı giyiniyorum. Dolayısıyla bir tane fazla olunca da fark etmez. Çünkü ben, eee, işim gereği ya da sosyal yaşam gereği, eee, çok farklı giymeyi, çok böyle değişik değişik, emm, kıyafetler giymeyi seven biriyim. O zaman durum başka, ama tekdüze bir durumun varsa ve olmasına rağmen hâlâ 11'inci ama yine gri bir pantolonu ya da mavi bir pantolonu alıyorsan orada bir belki bir sorun olabilir diye düşünebiliriz.
Hı hı. Olabilir mi? Ha ha. Hımm. <chuckles> Gibi, hımm. Doğru diyorsun. Aynı tarzı almak istiyorsam belki o zaman bir şey olabilir, sorun olabilir. Evet, bu güzel bir tavsiye. Bu kriteri düşüneceğim, eee, ve farklı tarzda giyiniyorum. Farklı belki bana seçenek sunacak o renkte farklı bir şey yoksa, yani, o renkte bir şeyim, eee, ama alırsam, eee, aynı şeyi alacak olursam tamam, bunu bir kriter olarak değerlendirebilirim. Doğru. Bir de bende şey var galiba ya, arkadaşım oluyor, ona özeniyorum falan. Mesela kahve makinesi almış bir tane arkadaşım. Çok güzel, çok pratik. Eee, ondan da galiba özendim böyle, eee, kahve makinem, eee, bozulunca acaba içten içe bir sevindim mi bunu bahane olarak. Mesela gözlüğümle de ilgili şey derim mesela. Güneş gözlüğü var bir tane çok eski kayboldu o. Onun yerine bunu aldım ama eski gözlüğümde kaldı aklım. Fotoğraflarıma bakıyorum: "Ya, bu gözlük bana ne kadar yakışıyormuş!" falan diyorum. Bundan, ama ya bir gözlük de so sonuçta az para değil ya şimdi. Hani, bu "Ya, hadi inşallah kaybolur bu gözlüğüm. İnşallah başına bir şey gelir." diyorum. Gelmiyor da ama gelir gibi olduğunda da korkuyorum bulamadığımda. "Eyvah, kaybettim masraf çıktı!" falan diyorum. Böyle saçma bir ikileme de giriyorum. Ne diyorsun benim bu ikilemim hakkında?
Evet. Evet. Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii. <giggles> Hı hı. Yani, gözlükte galiba şey, emm, bir bağ kurmuşsun o gözlükle. Bu da şundan kaynaklanıyor olabilir. Hani, fotoğraflar dedin ya, sana, eee, bazı anıları hatırlattığı için güzel anları, güzel, eee, paylaşımları hatırlattığı için, işte, o fotoğraflara dönüp baktığında, o anda o gözlüğün vardı. İşte, eee, genelde havanın böyle daha açık güneşli olduğu zamanlar, daha belki keyifli zamanlar. Dolayısıyla, sana hatırlattıkları sebebiyle bir bağ kurmuş olabilirsin. Ben bunda bir, eee, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece özellikle aynısını alayım dediğin noktada ihtiyacın yoksa, eee, bunda şunu düşünebilirsin belki: "Ya, şu an ihtiyacım yok ama ihtiyacım olursa alırım tabii. Neden almayayım?" Ya, burada, eee, ana nokta bana göre şu: Kendini bir zorunluluk içine, bir baskı altına sokmaman. Çünkü öyle olduğu zaman, eee, alma hissi daha da güçleniyor. Yani, israf ortaya çıkmış oluyor bu noktada da.
Hı hı. Mutlaka. A! Hı hı. Imm. Evet, doğru; ona dikkat etmem lazım yeni bir şey alırken. Tamam, öyle yapayım. Eee, bir de başka ne var? Mesela arabamı da yan onu da 3-4 senedir kullanıyorum. Böyle daha yeni bir şey almam ama bir sorunu da yok; gidiyor, güzel de. Ama istiyorum ki böyle otomatik vites bir şey olsun. Emm, m mesela 2 kapılı bu, daha spor modeli Volvo'nun. Mesela, daha, işte, Volvo C30 tamam mı, Volvo V40'ta gözüm var falan; Volvo'yu çok seviyorum. Böyle daha güzel, daha pratik de olur. Biraz da yenilemiş olurum da diyorum ama çevrem de diyor ki "Ya, ne var, araban çok güzel, kaç senedir sende." Bir de ben 2'nci sahibiyim. Hiçbir sorun yok falan, risksiz; şimdi yeni araba risk falan diyorlar. O konuda da bilemiyorum ne yapmam gerekiyor. Sen ne düşünürsün bu konuda?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Eee, anladığım kadarıyla almayla tatmin olmayı biraz eşleştirmiş gibi duruyorsun. Eee, yanlış anladıysam düzelt lütfen. Çünkü kahve makinasında da benzer bir şeyi söyledin. Eee, dolayısıyla, ımm, hem kahve makinesi hem araba burada şunu belirteceğim sana. Eğer ihtiyacın varsa, araban bozuldu ve yapılamıyorsa ya da işte, eee, ne bileyim, işte, 2 kapı dedin, eee, ama 2 kapı yetmiyor çünkü, eee, işte, işte partnerin var; işte, ne bileyim, arkadaşlarla bir yere gideceğiz, yetmiyor dediğin noktada bir seçenek olabilir ama, emm, genel hatlarıyla daha çok tatmin gibi geliyor. Bu noktada şunu tavsiye edebilirim sana hızlıca: Eee, belki tatmin olacağın, çok fazla masraf etmeden başka alanlar kendine yaratabilirsin.
Gerçekten mem Hı hı. Arkaya binecekler oluyor, hımm. Hımm, haklı olabilirsin. Hımm. Küçük harcamalarla tatmin ih ih tatmin olma ihtiyacımı giderebilirim belki. Küçük tatminler yaşayabilirim. Hı hı, evet olabilir bu konuda; biraz bunu gerçekten, eee, değerlendireceğim. Eee, bir, eee, sahip olma egosu mu yoksa ihtiyaç mı? Bu kriteri mutlaka yeni bir eşya almayı düşünürken değerlendireceğim. Teşekkür ederim yönlendirmelerin ve fikirlerin için.
Küçük harcamalar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.